Iya, baik juga, pagi ini semangat nih, lagi rame-rame kan libur. <chuckles>
Mmm, iya. Iya. Libur juga, mhm mhm. Iya, kit kita mau ngobrolin apa nih?
Heeh, iya bener. Apa ya? Eee, ngobrolin ini kali ya, eee, berita-berita, gitu kan. Nah, aku akhir-akhir ini sering be baca berita tuh ya soal kecelakaan bahan bakar lah gitu kan, sulit nyari inilah nyari gas lah, nah kayak gitu tuh Mas. Jadi kayak, "Wah, ini gimana ya, apakah ada solusi gitu ya untuk hal-hal ini?" Gitu kan. Kalo, menurut Masnya gimana?
Mhm. Mmm, mhm mhm. Iya betul betul. Mhm mhm. Mhm. Iya. Iya betul. Eee, kita, eee, membicarakan tentang energi terbarukan kali ya yang memang berpotensi dan untuk mengurangi polisi nih di masa depan. Nah kalau menurut saya sendiri nih, eee, energi terbarukan itu bener-bener penting untuk diciptakan apalagi dikembangkan gitu. Karena energi yang sekarang ini, eee, bahan bakar fosil lebih tepatnya, eee, itu su sumber daya alamnya sudah mulai menipis Kak. Eee, yang mana ketika kita menggunakan sumber daya tersebut, otomatis cuma tersisa beberapa puluh tahun ke depan lagi. Apaleg apalagi kan pasokan iya, apalagi kan pasokan, eee, energi alam itu kan sudah mulai, eee, berkurang ya, ya otomatis itu harus ada solusi untuk bisa perpindahan ke arah energi yang bisa ramah lingkungan, seperti energi terbarukan untuk mengganti energi fosil. Itu sih Kak kalo menurut saya. Mhm.
Mhm, iya iya iya. Iya betul. Iya kan. Mhm. Iya kan. I Iya kan. Nah gimana buat tuh buat generasi ke depan? Iya, jauh berkurang. Nah itu dia. Bener Iya. Aku tadi tuh sangat ngena banget itu poinnya Mas yang ramah lingkungan itu. Karena karena, sekarang di era seperti ini gitu kan yang udah mulai pemanasan global lah gitu ya iklim yang gak stabil gitu ya Mas ya, banyak bencana alam gitu ya mungkin soalnya kita me apa namanya, beralih gitu ya ke energi yang lebih ramah lingkungan, gitu kan. Gak terus-terusan menggunakan bahan bakar yang udah menipis gitu kan. Nah, dari tadi aja nih gitu kan pengalaman aku sebagai orang yang sering di rumah kan kayak, mmm, waduh gitu kan isi bensin sebentar gitu kan kadang-kadang, isi banyak pun 2 hari habis gitu kan bensin kendaraan ya kan. Mhm.
Mhm mhm. Iya. Mhm. Mhm mhm. Iya betul. Mhm. Iya. Mhm mhm. Mhm. Iya betul betul. Mhm. Iya iya. Mhm. Iya betul betul. Nah iya, iya betul betul. Iya, eee, kalau misalkan kita memakai energi terbarukan nih, eee, otomatis kita juga bisa menjaga sumber daya alam nih. Eee, supaya ekosistem itu bisa seimbang Kak. Eee, yang mana kalau misalkan kita terus-menerus, m eee, memakai energi bahan bakar fosil yang tentunya bisa mempengaruhi polusi lingkungan ya otomatis nanti, eee, bumi kita ini tuh akan berkurang nih lapisan atmosfernya. Atau misalkan bisa menjadi lebih panas nih udaranya, kalau misalkan musim panas, kalau musim hujan ya akan lebih hangat gitu kan. Itu sih yang kita rasakan sebelum-sebelumnya. Ya gitu sih Kak. Mhm. Mhm.
Iya. Iya kan, betul. Iya Bener bener. Habis, gitu ya, ya ampun. Nah iya. Iya. Iya iya iya. Mhm. Iya, bener banget ya. Jadi kayak terasa banget perubahannya gitu kan di cuaca kita misalnya dengan kita, gitu kan nah. Nah, kira-kira nih menurut Mas nih apa apa sih bagusnya energi pengganti gitu ya dari dari yang biasa kita gunakan sekarang ini gitu, cocoknya apa kira-kira?
Iya betul. Mhm. Mhm mhm. Iya. Mhm mhm. Iya.